ええ、そうやったことないですね。うーん。
あ、なんかその、猫のあくびのポーズあるじゃないですか。こうやって前かがみになって、お尻を上げてっていうあのポーズ。
はい。 はい。
あのポーズをすると腰がすごく伸びるので、あの、腰痛だったりとか、そういったところのあの、背中全般のね、あの、腰の肩こりっていうところにが、ちょっとあの、の伸ばすことができますね。あとは、どどぶ具体的にどのあたりが、こう、あの、ストレッチが必要だなというか、どの辺りが凝ってるなあっていう感じ
うんうん。 はい。 なるほど、はい。 そうですね。あのかくはい、かか肩回りとさうん、腰ですね。だからさっきの猫の伸びのポーズ、なんか腰とかに、背中とかに効きそうですね。うん、うん。ただはい。
そうですね。ま、で、あと肩であれば、やっはい、せと背中に
はい。
手を、何て言うんですかね、こう、斜めに、手から肘まで全部つけて
はい。
で、その方向にこう力をかけていくと
うーん。
なんか、どっかが伸びます。<laughs> はい、ただ、そうです。せな背中だったか、肩だったかがすごく伸びますね。
どっかが、その背中の筋肉が伸びるとかですかね。うん。 はい。うーん、なるほどなるほど。で、そそれをうん。はい、どうぞどうぞ。あ、すいません。どうぞお続けください。
はい。あとははい。あ、どうぞどうぞ。 あ、あとは、そうですね、あとずっと座られてると思うので、あの、定期的な、例えばタイマーをつけて、あの、ま、定期的に起立をしたりですね、しっかり伸びをしたりといったところ
はい。 はい。 はい。